तो कहीं न कहीं ये चीज़ें गलत भी है और इन पे मतलब रोक लगाने की भी सरकार की भी पूरी कोशिश रहती है कि, प्रशासन की भी मतलब पूरी कोशिश रहती है कि इन चीज़ों पर अ, रोक लग सके, लेकिन कहीं न कहीं हम अ, वो असफल है इन चीज़ को लेकर। तो आप बताइए ये दंगे या ये चीज़ें, ये जो अ, धर्म के नाम पर जो कट्टरता का सिद्धांत है, ये ठीक है या गलत है?
हुँ। हुँ, हुँ। देखिए, पहली बात तो मेरे को लगता है कि ये बहुत गलत है, जो धर्म के नाम पे इतनी लड़ाई वगैरह हो रही है। और आए दिन अ, मैं देखती रहती हूँ कि आज यहाँ पे अ, ये दंगे हो गए, आज वहाँ पे वो दंगे हो गए और देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा कि हिंदू, मुस्लिम को हाँ, का बहुत ज़्यादा मतलब अ, देखा देखने में आ रहा है, और हमारे यहाँ पे भी काफ़ी अ, हर आए दिन हर आए दूसरे दिन, तीसरे दिन ये दंगे अ, होते रहते हैं। और देखिए, मुझे तो बहुत बुरा लगता है ये सब जान के कि हमारा समाज किन चीज़ों में पड़ रहा है और किन चीज़ों की वजह से हर दिन मानसिकता उनकी घटती जा रही है, तो इस चीज़ को साइड ये अगर धर्मों को साइड रख के, अगर आप प्यार से, प्रेम से रहें और तो शायद ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा एक अ, उभरती हुई चीज़ हो सकती है मुझे लगता है। जी, आपको क्या लगता है इस बारे में?
जी। जी, जी। हाँ।